أنت لو فشلت في ال3 شهور دُول هتحتاج تدوّر 3 شهور تاني، فأنت محتاج مش أقل من 6 شهو من 6 شهور تكون واقف على رجلك وتكون واثق إنك هتلاقي بثقتك في الله عز وجل وبثقتك في نَفْسك، وبإن أنت مش باصص لأي حاجة وفي نَفْس الوقت ماشي كويس في حياتك، الحاجات دي كُلّها إن شاء الله هتوصّلك، وهتخرّجك برّه منطقة الراحة، وتروح إن شاء الله لنجاحك وطموحك بعد كده، سواء هتمسك position أعلى، بعد كده تمسك إدارة، يمكن في يوم من الأيام تبقى م مدير عام شركة، ومنطقة الراحة مش في الشغل بس في حاجات كتير جدًا.
آه، فهمت قصدك، إمم، معاك حق فعلًا، يعني فكرة إن الإنسان عامةً يبقى عامل حسابه حتّى أو يبقى عامل خطة معيّنة قبل ما يجازف ده هيريّحه ع يعني هيريّحه وهيوفّر عليه خطوات كتيرة جدًا يعني على الأقل هيطمّنه، أو هيحس إن هو معاه حاجة اللي هو حاسس بالأمان شوية إن هو عامل حسابه يعني.
بالضبط، ال الأمان، ال الواحد لمّا يحس بالأمان ويتحرّك وهو متطمن، غير لمّا يبقى ماشي وخلاص، ولمّا يغامِر يغام يغامر بأمان، ما يغامرش وهو آآ، خايف إنه يخسر.
إمم طَب أنت بتح إمم. معاك حق فعلًا، طَب أنت في مَرّة كده خرجت من منطقة من منطقة الراحة رُحت مكان يعني، وحسّيت بالندم أو إن المكان ده مش مناسب ليك وقررت ترجع لمنطقة الراحة من تاني؟
إمم، إمم. بافكّر في الإجابة الصراحة، لإن هي ح حصلِت لي <laughs> بس مش في الشغل، هي حصلِت لي في عل في علاقاتي يعني في علاقاتي إن أنا ممكن أكون ليّا صاحب كويس، آآ، ومشيت معاه وهكذا وبع والدنيا كُلّها ماشية كويسة جدًا، وبعدها يعني حصل ما بيننا drop والّا حاجة، وبعد كده اتعرّفت على حد تاني وبقينا أصحاب آآ، وما واكتشفت بعد كده إن الصداقة اللي كانت بيني وبين الصاحب الأولاني كانت أحسن بكتير من الصداقة التانية، كانت صداقة ويعتبر ب طبيعية زي ما بيقولوا كده حاجة pure ما فيهاش لا ضحك ولا، ولا غدر ولا أي حاجة، فلأ ف ب حصلِت معايا الحاجة اللي أنتِ بتقُولِي عليها دي على فكرة.
<chuckles> آه. أيوه، فهمتك. إمم، كويس أوي، وحسّيت إيه وقتها؟ يعني حسّيت وقتها إن أنت سهل عليك إنك ترجع والّا هيبقى صعب إنك ترجع وتحس بالأمان من تاني زي الأول؟ أو تحس بالرضا عن المكان؟
في كلّ الأحوال ف في كل الاحوالّ هيبقى صعب، لإن أنت <chuckles> يعني خلّينا في مثال واضح، أنت لو رُحت لو سِبت الشركة هيكون صعب ترجع لها إلّا إذا كانوا هُم محتاجينك أوي، فلو أنت فلو بتتكلّمي في اللي أنا كنت فيه، أنا لأ ما عرفتش أرجع تاني، لإن ما ت كان خلاص يعني ب عارفة كده لمّا بيقولوا المَيّه ااتعكّرت فم مهما صفْيت هت هييفضل باقي العُقَار موجود في ال الكوباية في الآخر، <chuckles> يعني معلش حاسّة مثلً بلدي بس هو بيوضّح اللي أنا عايز أقوله بالضبط يعني.
آه، فهمتك. معاك حق فعلًا. إمم، فهمت قصدك فعلًا عندك حق، أنا حقيقي استمتعت جدًا بالكلام معاك، وحابة أشكرك على كلّ الوقت اللطيف ده شكرًا جدًا ليك.
عفوًا، أنا اللي اتبسط جدًا بكلّ أسئلتِك وموجود